Boleh dinyanyiin nggak Bang? Aku jadi penasaran nih. <chuckles>
Aduh, itu lagunya lebih ke lagu lomba sih Kak waktu itu. Lagu lomba heeh, lagu lomba Covid.
Oh lagu lomba? Lomba apa tuh Bang kalau boleh tahu Bang?
Jadi dulu tuh ada campaign apa aku lupa ya, tapi yang jelas tuh, eee, tentang, mmm, menyuarakan bahwasanya Covid itu berbahaya, jadi waktu itu penggalan liriknya tuh, "Hei Covid hilanglah selamanya" eee, "lengah kita tak akan percaya. Lihatlah kita pun telah tersadar, demi kesembuhan negeri Indonesia." gitu.
Mmm. Wah keren banget sih lagunya. Suara Abang juga, eee, pasti enak. Wah keren banget keren Bang. <chuckles> Kayak pengen dinyanyiin tiap hari gitu aku deh jadinya. <chuckles>
Ya, gitulah. Aduh nggak juga Kak. Gak masuk gini-gini b waduh, bahaya. <chuckles>
Iya. <chuckles> Oke berarti, eee, ini ya, udah keren banget gitu ya, tapi emang dalam waktu i dekat ini nggak mau debut, eee, lagi lagukah, atau gimana Bang? Kayak kan maksudnya sayang ya udah ada gitu ya.
Ya, lumayan. Nggak sih. Belum belum. Belum sih belum, karena ya, eee, realistis aja sih, kerjaan yang sekarang lebih menjanjikan dibanding dengan fokus di dunia yang itu.
Oke, ih ini, BTW makasih banyak ya Bang ya udah mau cerita, udah mau sharing, bahkan udah mau nyanyi beberapa kali juga gitu ya dengan suara indahnya. <chuckles>
Gitu, Kak. Mhm. Waduh. <chuckles> Wah, sama-sama sih Kak senang juga bisa berbagi ya pengalamanku yang nggak seberapa ini sih.
Nggak dong, itu justru semua karya itu harus diapresiasi.
<chuckles> Oke, makasih banyak ya Kak waktunya udah mau dengerin juga.
<chuckles> Iya, makasih banyak. Iya sampai bertemu kembali ya Bang ya.
Oke sampai jumpa.